Chỗ mình cũng vậy mà. Thế nhưng mà mọi người vẫn cứ ra net chơi bình thường ấy, vẫn trốn đi chơi ấy.
Ừm hưm. Đúng rồi. Thì lúc đấy nà, ờ, không biết nà bạn quê ở đâu? Mình, ờ, có vẻ như bạn cũng ở đồng bằng sông Hồng à? Chỗ nào?
À không, sông Hồng ở đâu ta? Trời ơi, mình dốt địa lý lắm. Mình ở Bắc Giang á. À.
<chuckles> Đồng bằng sông Hồng ấy. Ờ. Ờ, Bắc Giang à? Thì, ờ, mình quê ở Nam Định. Thì lúc ch ấy là mọi người, ờ hôm ấy là mọi người có định kiến về game nà không cấm chơi game. Và thầy giáo thì nói chung là chắc chắn rồi, nghiêm cấm học sinh, và nếu mà ai vi phạm sẽ bị đánh, ơ, đánh đòn, thậm chí rất nà nặng và bị kỷ luật rất là nặng. Thì lúc đấy nà cái hôm đấy thì mình được, ờ
À, à. À. À. À. À. À! Tức là bạn với bạn đấy đi chơi game, trốn đi chơi net à? Mình đoán vậy.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì ờ, không phải, ừ, chính xác là để mình kể rõ hơn. Thì lúc đấy nà ờ, hôm đấy nà thầy giáo của mình ấy sẽ ra được một, ờ, phần thưởng nà nếu mà ai chụp được những cái người nào đi chơi game có bằng chứng thì nộp
À. Ô kê. À. Ồ, được những người nào đi chơi game là có phần thưởng hả? Trời ơi!
Không, những người nào mà nhưng không, những người nào đi chơi game ấy, mà giả sử bị người khác chụp nại, thì cái người được chụp ấy mới được có phần thưởng. Đó, nghĩa là tố cáo, đi tố cáo nhau đấy.
Ờ. À, ôi, thế giống như, kiểu, tố cáo nhau ấy hả? Trời ơi, thầy kỳ cục ghê á. <laughs>
Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, thầy thì nói chung là thầy rất là thâm, thầy rất là thâm. Thì lúc đấy nà bạn mình ấy là lúc đấy là hay mình suốt ngày thì mình với bạn mình đi chơi game cùng nhau và cuối cùng nó chụp ảnh mình. Nó chụp ảnh mình, nó đưa cho thầy, xong là núc sau thầy về.
Ờ, ờ, đúng rồi á. Ờ. À, cái người bạn thân mà bạn mà bạn hay đi chơi cùng đấy đã chụp ảnh bạn ấy hả? Trời ơi, buồn vậy.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Lúc đấy nó nó nó lừa lừa mình vào quán game, xong là nó vào nó mình lúc đấy mình đang chơi game, đeo tai nghe, chụp ảnh. Không biết cái gì, điều gì, s ờ, điều gì xảy ra luôn, nó bật flash nó chụp cơ mà, mà mình cũng không biết cái gì tại vì lúc đấy mình mải chơi game mà. Xong là núc đấy nó về nó đưa cho thầy. Thì thầy xử lý mình thì đầu tiên mình cũng chối. Thầy không, thầy hỏi thầy bạn biết đấy, thầy mình cực kỳ thâm, thì đầu tiên thầy mình chỉ là hỏi gợi gợi thôi, hỏi đúng rồi.
Ờ. Ờ, vậy hả? Ờ. Ờ. Đúng rồi, thầy biết trước rồi, chỉ là đang xác nhận lại thôi, đúng không?
Đúng rồi, kiểu, đang thử thử mình ấy, kiểu, đang gợi gợi. Thì chỉ nói gợi gợi là "Hôm nay có đi chơi game hay không?" thì mình ban đầu mình chối. Mình cứ chối, xong nà núc sau thầy đưa bằng chứng, thì núc đấy nà mình im nặng, nà lúc nấy là mình biết không cãi nữa rồi. Xong nà núc sau mình tìm hiểu nguyên nhân, mà phải lúc sau mình tìm hiểu nguyên nhân ấy ừm hưm.
À, à, à, à. À. À, xông không cãi được nữa. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi á. À, thế tại sao bạn bạn đấy lại, ờ, lại lại phản bội bạn, đúng không?